Sì, sì, assolutamente, è molto importante. Anche perché poi la ehm, diciamo che l il brand della macchina fotografica non dà molto ehm, n non è molto interessato a spiegarti come lo potresti usare, ti dà delle indicazioni, cose così. E <clears throat> esatto, esattamente. E quindi poi da lì decidi se ha senso spendere, mhmm, magari determinato quantitativo di soldi per quell'obiettivo o aspettare e spendere per altro, capito?
È vero. <chuckles> Sì, sì, sì, restano sempre sul vago. <chuckles> Mh. Ah, okay. Sì, sì, sì, però ecco, a questo proposito tu poi a a questo punto hai anche una discreta carriera, no? Visto che hai cominciato da giovanissimo con questa passione, uhm, ci sono fasi nella tua vita in cui utilizzi, ehm, di più un'attrezzatura piuttosto che un'altra? Cioè, nel senso, una volta che mi parlavi di paesaggi, quanto più invece di fare foto, no, alle persone si immagina, di conseguenza tu poi rivendi i prodotti che n mhmm, s in dell'attrezzatura insomma che sai di non riutilizzare più o comunque è un qualcosa di cui sei sempre geloso in qualche modo?
No, ti posso dire che quando poi magari possiedi una macchina fotografica la tratti come se fossi m tua figlia, quindi alla fine non puoi mai cederla. Infatti io in realtà il noleggio forse ho fatto affidamento una singola volta perché poi mi trovavo lì a dire, mhmm, questo obiettivo però mi piace, ehm, non posso non posso riportarlo indietro. E quindi devi devi cercare di capire. Secondo me è una questione anche a livello di compromessi con te stesso, perché, ehm, magari ti fissi un budget, però alla fine lo sfori sempre e quando sfori quel budget non ritornerai mai indietro, quindi non rivenderai mai no, no, no, no. Magari riferi in riferimento alla mhmm, alla questione stagionale sì, ad esempio mi capita in estate di utilizzare molto più facilmente attrezzatura come magari, ehm, l la GoPro, ehm, o comunque macchine fotografiche del genere, sì. Mh-mh.
Mh-mh. M vero. <chuckles> Okay. Ah. Esatto. Mh. Non si torna indiet <chuckles> È vero. Mh-mh. Oka sì. Erto, altra tipologia di attrezzature un po', ecco, più versatili tu dici, capisco. Però ecco il <clicks tongue> mhmm, anche il tempismo, no, nell'acquistare attrezzatura a un buon prezzo, ehm, okay che mi hai parlato, insomma, che preferisci in qualche modo anche un riutilizzato, comunque un ricondizionato in qualche modo, però, ehm, ci sono magari, mhmm, periodi dell'anno in cui ti piace anche sbirciare, no, un po' le offerte inerenti all'attrezzatura del tuo hobby, immagino possa essere ecco un Black Friday quanto uno sconto, o un saldo estivo.
Esatto.

Esatto, esatto. Allora, in realtà, è molto importante andare a vedere quando variano i prezzi dei diversi obiettivi o delle macchine fotografiche in generale, o anche di accessori particolari, perché nel momento in cui, si abbassa il prezzo, successivamente, nei mesi successivi, si abbaz si abbasserà di molto, anche il prezzo dell'usato. Quindi, diciamo che, ehm, bisogna stare sempre attenti. Infatti, dopo il Black Friday, tutte quelle macchine fotografiche o tutti quegli obiettivi che vengono messi in sconto, vengono scontati ancora di più nell'usato. Quindi, in realtà, sì. E poi, un'altra cosa che faccio molto spesso, è quella di, uhm, camminare nei mercatini vari dell'usato, ehm Sì, sì, perché lì poi, anche nei negozi vintage, si trovano delle offerte a prezzi ottimi. Ehm, magari, uhm, dato anche dal fatto che, l la persona che li vende, non li non li aveva in precedentemente, magari l'ha l'ha ereditati, o magari, ehm, non non è esperto del settore, va a vendere, magari, i corpi macchina ehm, certo, certo.
M Vero. Eh, sì. Mh-mh. Wow. Okay. Ah, bellissimo! Cert Mh-mh. Possono fare affari. <chuckles> Ecco, ti è mai capitato in questo senso? Qualche affare proprio, da da non credere, no, proprio perché ti ti approcciavi a qualcuno in un mercatino, insomma, in una fiera, che non sapeva bene ciò che stava vendendo, per ovvie ragioni, perché, probabilmente, non era un appassionato.
Quindi Sì, mi è capitato e, ti dirò, non i non in Italia, ma, uhm, in Belgio, che sono andato, magari era una fiera, se non sbaglio, una delle più grandi del Belgio. Ehm, camminando, mi sono trovato davanti a una di quelle macchinette digitali, che si usavano prima in passato. Ehm, lì, uhm, ho detto ma questa questa macchina, che era una Fujifilm che, diciamo che non fa tantissime non ha mai fatto tante macchine digitali, uhm, negli anni duemi esatto
Ah. Dai! Sì, certo. Sì, però a suo tempo era molto conosciuta, no, negli anni 90 soprattutto, 2000. Sì.
Esatto. E adesso tutte quelle macchinette fotografiche costano veramente tanto, arrivano anche ai 200-300 €. Ehm, lì per lì, ho guardato e ho detto: "Mah! Fammi controllare." Ed era sono riuscito prenderla a 20 €, che capisci bene che è è una grande, grande, grande offerta sì, sì, infatti.
Che meraviglia. Wow! <giggles> Eh, sì. È un affarone effettivamente, è un affarone. Magari, ecco, chi la rivendeva, avrebbe potuto dare un'occhiata ai prezzi anche in rete informarsi. Però, è è stato un affare per te. Quindi, uhm, mhmm, è comprensibile che tu, ora n ne sia gelosissimo e non non pensi, no, di rivendere un oggetto del genere. Però, ecco, tu oltre, mhmm, a quando acquisti qualcosa, comunque, di inerente anche al tuo hobby, ti piace anche condividerlo? Hai una cerchia anche di amici, con cui condividere questo hobby, con cui parlare appunto di offerte, di prodotti, di attrezzatura?